Ciao, senti, <inhales> eh, <exhales> io devo sfogarmi con qualcuno, parlarne o comunque chiederti dei consigli, perché ho un problema abbastanza, mhmm, invalidante, anche perché mi sento, mhmm, svalutata, sento di avere, ehm, meno valore o comunque sento veramente un senso di colpa enorme quando mi riposo dal lavoro, che è una cosa abbastanza illogica, me ne rendo conto, ma purtroppo, eh, è la situazione in cui mi ritrovo. Quindi volevo chiederti se ehm, se hai qualche consiglio, qualche tecnica che magari potrei applicare.
Certo. Allora, innanzitutto, ehm, ti ti ringrazio per esserti confidata con me, magari è qualcosa che, ehm, insomma, uhm, non non condividi con tutti, però ecco, ehm, può succedere questa cosa, no, di, mhmm, sentirsi insomma, mhmm, un po' svalutati in qualche i in un certo senso, magari anche, ehm, ecco nelle nella nostra routine, nelle c nelle cose che facciamo. Però ecco, per darti una mano più concreta, uhm, vorrei farti qualche domanda in più per per capire meglio questa situazione magari. Ehm, quali sono le situazioni in cui, ehm, ti senti magari meno a tuo agio o comunque a, ehm provi certe emozioni. Se riesci a parlarmi un po' più nel dettaglio, uhm, soprattutto delle emozioni e dei pensieri che hai.
Mh-mh. Bah, guarda, per esempio allora, io lavoro intanto da remoto quindi, uhm, non ho proprio degli orari di inizio/fine, cioè, mhmm, mi gestisco un po' l la le tempistiche da sola, però ovviamente, ehm, essendo freelancer sono nella fase del: "se non lavoro non guadagno." Cioè, io non ho un fisso al mese, non ho uno stipendio fisso, quindi, eh, tutto dipende da quanto guadagno. Oltretutto poi devo pagare ehm, devo pagarmi da sola le mie tasse, i contributi e questo e quell'altro, a destra e sinistra e quindi alla fine della fiera ehm, mi ritrovo con con un sacco di pensieri nella testa, perché poi vivo in Belgio che è uno dei paesi più tassati d'Europa, ehm, e quindi proprio <sighs> insomma, cerco di fare il possibile, però, ehm, proprio mi rendo conto che quando sto riposando, che magari sono lì che sto guardando la serie tv inizio a magari a pensare al lavoro, a cosa devo fare e p e ovviamente mi ricade l'occhio sulle mail, inizio a rispondere e via, e ricomincio il giro.
Mh-mh. Vero. Mh. Ho capito, guarda. Ehm, volevo chiederti anche, uhm, se tu di solito quando guardi, non so, uhm, qualche qualche serie o qualche film, ehm, ecco lo fai magari, mhmm, in in una stanza diversa, ad esempio nel soggiorno, oppure lo fai sempre dallo stesso computer s su cui lavori principalmente?
Ma, uhm, <sighs> diciamo che, mhmm beh io ho cu va allora c'è da dire una cosa, io, ehm, non faccio solo un lavoro da remoto, cioè la maggior parte ovviamente, mhmm, mi predispone che io stia davanti al computer, però in realtà poi l'altra magari anche di creare contenuti e quindi proprio devo andare in giro, creare contenuti con i prodotti che mi mandano, uhm, le aziende per per creargli video promozionali eccetera, eccetera; e quindi vabbè insomma, ehm, quel quella è la par allora quello, mhmm, ci sta che ovviamente non è che lo posso fare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Gli altri 2 lavori diciamo che, essendo proprio da casa, sono quelli che mi fanno sentire un pochino più in colpa ecco.
Mh, ho capito. E quindi insomma tu sei in una situazione dove da un po' di tempo hai cominciato a lavorare da da freelancer e, ehm, diciamo a a volte hai questi sensi di colpa, magari forse anche per quello che ti capita di, ehm, insomma dare dare un occhio o pensare al lavoro anche quando in teoria dovresti rilassarti e staccare, dico bene?
Mh-mh. Esatto, esatto.
Ho capito. Guarda questa è, mhmm, una situazione che, ehm, insomma è abbastanza naturale, specialmente se, ehm, adesso me me lo saprai confermare anche tu, però se, ehm, in precedenza non hai fatto altri lavori da remoto oppure magari non, mhmm, a quantomeno prima avevi dei confini se lo facevi da remoto e adesso come freelancer devi gestirti in tutto e per tutto, e questo paradossalmente, ehm, è è più difficile perché insomma quando lavoriamo da dipendenti non vediamo l'ora di essere liberi e poi quando siamo liberi ci accorgiamo che la libertà è bella, sì, sicuramente, però insomma porta anche, ehm, diciamo alcuni "svantaggi", tra virgolette, se non si sa, ehm, insomma organizzarsi o gestire bene, ehm, gli orari del lavoro. Quindi, mhmm, sicuramente qualcosa che si può, uhm, si può migliorare, mhmm, con con delle piccole abitudini, infatti, ehm, ti chiedo tu hai hai già, diciamo degli orari che ti sei prefissata per il lavoro, per fare, diciamo ciascuno di questi lavori da, ehm, da freelancer, oppure, ehm, mhmm, vai un po' più, uhm, alla giornata, come dire?
Mh-mh. Mah direi che vado un po' più alla giornata perché, comunque, quelli di contenuti non sempre li ho, dipende sempre dalle richieste dei clienti. Ehm, gli altri 2 diciamo che tendo cerco di organizzarmi facendolo 1 al mattino l'altro al pomeriggio, perché al pomeriggio poi escono i ragazzini da scuola e quindi dando ripetizioni, ehm, ecco appunto mi ritrovo ad avere ovviamente più clienti poi nel pomeriggio, tardo pomeriggio/prima serata.
Mh. Okay. Ho capito, quindi tu praticamente, ehm, sempre da freelancer fai ripetizioni ai bambini, giusto?
Mh-mh. Esatto, ehm, ragazzi, ma anche adulti, eh.
Okay, quindi insomma, mhmm, varie fasce d'età però tendenzialmente qualcosa che fai più nel pomeriggio, mentre l'altro lavoro lo fai la mattina, se ho capito bene.
Mh-mh. Esatto.
Okay, okay, quindi già questa è comunque una una struttura diciamo quantomeno di base, ehm, perché comunque sia è vero che magari a volte ci sono più o meno richieste da parte dei clienti, quindi l'orario può variare, ehm, però ecco, uhm, quantomeno, mhmm, in questo in questo senso magari, ehm, per te potrebbe essere ideale cercare di organizzarti ogni settimana, quindi faccio un esempio: la domenica magari, o il fine settimana puoi prenderti, ehm, mhmm, non un giorno intero chiaramente perché non serve un giorno intero, anche semplicemente una una mezz'ora per organizzarti la settimana che viene, così che, ehm, insomma da una parte riesci, ehm, a m darti, ehm, degli orari prestabiliti per appunto quella settimana, ad esempio dalle 9 all'1 faccio lavoro X, piuttosto che pensare magari a a quanti progetti puoi lavorare, perché più che altro sai, a volte è difficile quantificare magari il tempo che ti richiede un progetto, magari ci sono alcuni progetti che possono richiedere più tempo e altri invece, ehm, meno. Quindi, avere diciamo un orario fisso di lavoro, un po' come se fossi, ehm, in azienda, lavorassi in ufficio, come dire, ehm, aiuta, mhmm, probabilmente anche anche in questo. E poi ecco, magari prenderti sicuramente quella quella pausa pranzo che ti meriti no, anche per staccare un attimo dal dal computer o quantomeno, ehm, avere energia a sufficienza per poi, ehm, riprendere il ritmo facendo le de ripetizioni nel pomeriggio.
Mh-mh. Mh-mh. È vero. Mh-mh. Ma hai ragione effettivamente se io mi scandissi le giornate, mhmm, diciamo in maniera un pochino più regolare forse, eh, poi riuscirei riuscirei a riposare anche un attimino più in pace. Senti ma, mhmm, a livello diciamo se d mi dovesse prendere l'ansia la sera, hai qualche consiglio?
Puoi ripetere, scusa?
Sì, certo. Volevo chiedere se per caso io avessi, ehm, l'ansia di sera, ehm, avresti qualche consiglio?
Certo. Allora in questo caso, ehm, beh, ehm, io cercherei di buttare di trovare una routine che ti permetta anche di chiaramente di rilassarti la sera. O comunque la sera dovresti a mio avviso decomprimere no, e lasciare del tempo con te e cercare magari di fare di prenderti del tempo, magari non so se ti piace cucinare, ehm, prepari la cena con calma, magari, ehm, ti, mhmm, ti organizzi anche le giusto le priorità per il giorno dopo, quindi quelle tre priorità, ehm, da fare per il giorno dopo no, così che, mhmm, mi sei anche tranquilla e non pensi diciamo sempre costantemente al lavoro. Perché chiaramente, ehm, la parte più difficile, nel lavorare da casa soprattutto da da freelancer, è proprio- proprio questo, il fatto di dover comunque cercare di delineare un confine tra vita lavorativa e e vita privata. Quindi, ehm, magari staccare, staccare dal computer o qualcosa che ti ti consiglio anche per non entrare in tentazione tra virgolette di di fare del lavoro anche anche la sera perché magari ne hai la possibilità. Però ecco prenderti il riposo che ti spetta no, è è qualcosa di non solo importante ma fondamentale, ehm, per recuperare le energie e vivere anche con serenità no e quindi goderti anche il tuo tempo libero.
Mh-mh. Mh-mh. Va bene. Guarda, ti ringrazio veramente moltissimo perché prima di tutto mi hai fatto sentire meglio e seconda cosa mi hai dato dei consigli veramente utili e azzeccati per la mia situazione e quindi adesso niente mi resta che metterli in pratica e vedere come si evolve la situazione. Grazie.
Figurati guarda. Per me è stato un piacere e spero appunto che i miei consigli possano esserti utili, quindi, ehm, ti auguro un buon proseguimento e alla prossima.
A presto, ciao.